<chuckles> Ho capito, bella questa descrizione. <chuckles> Ehm, però sai queste sono tutte attività che non mi fanno pensare; nel senso quando vado in bici oppure quando suono sono a anuand a un 100% concentrato sull'attività e quindi magari dimentico delle frustrazioni, delle ehm, di tutto quello che di negativo che posso assorbire durante la mia giornata. Quindi questo è il secondo me il valore aggiunto. Ehm, poi ci sono vari libri che dicono che la felicità sta nelle piccole cose: quando osservi il ga il gattino dormire oppure, ehm, ieri c'era bellissima eclissi di luna, quindi sono andato fuori e l'ho vista. Sì, sì, no, ma è stato mo molto emozionante, molto bella. Io non l'avevo mai visto un'eclissi totale, quindi, ehm, mi ha sorpreso ecco da questo punto di vista. <chuckles>
<chuckles> Certo. Sì, sì, sì. Ah, e non l'ho vista. Com'era? Guarda io su questa cosa che hai detto della felicità nelle piccole cose, io devi sapere che io non suono, però scrivo.
Mh-mh. Ah bellissimo anche quello, non non male direi. <chuckles>
Okay, scrivo mi piace, molto bello. E m mi è venuto in mente, no, quando quando hai detto: "Infatti mi piace far lunghe passeggiate con la bicicletta", ehm, che a me piace fare invece lunghe passeggiate a piedi, ehm, e mi porto sempre dietro il mio quadernino, dove io scrivo poesie nello specifico.
Sì. Sì. Ah bello cavolo. <chuckles> È un altro livello. <chuckles>
E e e che succede? No, no di che. E succede spesso che magari mi fermo a un parco- io c'ho i miei parchi ovviamente no, ognuno c'ha i propri luoghi penso- e ed succe sì, sì, sì, sì, sì. Ehm
Okay. Pazze da Roma? Okay, ti ho ti ho riconosciuto l'accento un pochettino. <chuckles>
Sì s <chuckles> è un è poco è un po' difficile da da nascondere, non sono così ehm
<chuckles> No, ma è molto bello, ci sta.